Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, bien, me da gusto hablar contigo.
Muchas gracias, igualmente.
Oye, ¿has viajado recientemente?
He viajado, sí, mucho, me gusta mucho viajar. <chuckles>
Oye, ¿y cómo ves? O sea, ¿sí viajarías tú a un lugar con una mala reputación o lo has hecho? O sea, en cuestión de seguridad. Sí.
Sí, sí, claro. No de, digo, no no no sé si lo he hecho mu eh, digamos, muchas veces, pero la verdad es que no me fijo mucho en la reputación que en el que en la, o sea, que en los medios tradicionales se se se se se tiene sobre un destino en particular, debido a que muchas veces se exageran, ¿no? Eh, es decir sí, sí, sí, la verdad es que mejor, o sea, m mejor hay que vivirlo y ya luego hablamos, ¿no? O sea, es como.
Ujú. Ujú. Okey. ¿E en serio? Oh, okey, okey. Entonces, o sea, seguridad creo que sería una de las de las cosas en en en la parte superior de la lista. Entonces, ¿qué tipo de cosas valoras tú antes de deci decidir si viajas o no a cierto lugar?
Ujú. La, o oh, pues, lo lo lo interesante del lugar, ¿no? Las la cultura, las ganas que tenga de intre de interactuar, ajá, y de y de y de intercambiar con, pues, con la cultura del del del lugar, etcétera, y no vetarlo de desde un inicio nada más por meros dichos en los medios sobre la reputación o no de un país. Por ejemplo, hay una isla, a e que muero por ir, o sea, e en breve espero ir, que es en, em, está en el océan en el, ay, no, ¿cómo se dice? En el mar
Ujú. De conocer. Ah, okey, okey. Sí. Claro. Uh. Ajá.
ah, o o sea, es el es parte del océano Índico, pero digamos que es, la isla es parte de Yemen, ¿okey? Entonces, Yemen ahorita, pues, o o sea, has habrás oído, ¿no?, en los medios que es.
Uy. Okey, okey. Bueno, sí, sí, ya veo que no valoras esa parte de la seguridad, o sea, ya ya ahí lo que quedó super claro.
No, se es correcto. Exacto. Se llama O Ocotán, o o tiene un nombre muy rar muy extraño, pero el chiste es que la la la isla en sí tiene los paisajes más exóticos que hayas visto, o sea, tipo te sientes en Marte combinado con Plutón y la y, o sea, porque son unas palmeras con pico, o sea, unas, o sea, unos paisajes, eh eh, o sea, fuera de este mundo, ¿no? Entonces, y la isla es 100% virgen, o sea, no hay más que un hostal, creo, o un hotel eco eco turístico, ya sabes, ¿no?, muy así. Pero, eh, o sea, como es Yemen, ahorita Yemen está que arde, ¿no? O sea, por todos los conflictos.
Ujú. Okey. Mm. Sí, sí. Okey. Sí, sí, sí. Ajá. Uy. No, pues, sí, o o sea, yo no sé si en algún punto ha sido seguro viajar a Yemen, o sea, lo estoy pensando y, bueno, por lo menos en en lo que va de mi vida, no sé si ha sido seguro, bueno, entre los noventas para acá, ¿no?
Mm mm mm. M yo creo que no. Sin embargo, lo que tiene esta isla es que es una isla, o sea, es solo la isla y no está, obviamente, en la, o sea, en el país Yemen, digamos, en el en el continente, ¿no? O sea, en la par en la parte continental. Sino que es una islita solita con su con su modo de gobier pues, no de modo de gobierno porque, pues, la gobiernan los yemeníes, pero y para entrar tienes que hace, o sea, una serie de trámites en embajadas exóticas para que no te veten también en Estados Unidos, ¿no? Porque si vas a a países raros, también luego te pueden degar la visa o o la entrada a Estados Unidos, o sea, eso es un lío. Pero ese es un ejemplo de que no me importa. Ujú, ujú.
Ujú. Ujú. Sí. Sí, claro. Ujú. Uy. Dios. Guau, ni había pensado en eso y ya sí es que justo te iba a decir, es una cosa que no había pensado y ahora lo voy a tener que poner en mi lista un poquito más arriba. Guau. <chuckles>
Sí, sí, está padrísimo. O por ejemplo, hay excursiones a nor a North Korea, a a Corea del Norte. Eh eh, pues, imagínate, o sea, ahí
Sí. Mm.
le tomas foto a un cartel que veas en la calle y te pueden dar cadena perpetua. <chuckles>
Y sí, nunca te volvemos a ver por aquí.
Ajá, ese, ah, fíjate que me da más miedo ir a North Korea, o sea, a Corea del Norte, que a Yemen, o sea, a esta isla.
No, sí, nunca, ni ni pasaría por mi mente viajar a Corea del Norte, la verdad, este, no.
Mm, sí, no, <chuckles> no, y debe de ser desolador, ¿no? O sea, ver cómo porque aparte te te te te lle lo que he visto es que te llevan en grupos, obviamente, súper controlados y todo, y y lo que hacen es que te te van creando una obra una obra de teatro. Es decir, por donde van pasando los turistas, van vistiendo y maquillando a toda la pobre población <chuckles> para parecer que están teniendo vidas normales y lo más parecido a occidente, cuando no lo es. Entonces, eso debe ser desolador. No sé, como que pobre gente.
Me imagino. Sí, sí. Exacto. Y aún así, sabiendo que hay esa mala reputación, tienes pensado es algo que estás pensando en algún punto.
Ujú. Sí. <chuckles> O sea, sí, eh eh, o sea, sí en Yemen, por ejemplo, de esta isla, o o o Mongolia, por ejemplo, sí, pero en en Norcorea sí lo voy a pensar. O sea, no, o sea, más bien, no lo voy a pensar, no, no, o sea, ni siquiera lo voy a pensar. <laughs>
Guau. Sí. No, creo que la información está justamente exagerada porque es exagerada lo que <laughs> lo que viven en Corea del Norte y especialmente como turistas.
Mm, sí. Sí, no, o sea, más que exagerada, inventada, ¿no? O sea, <laughs> sí, no, horrible. Pero pero pero pero el el en lugares exóticos me encan Por ejemplo, Myanmar. Sí, conocí Myanmar, eso sí, que que ya ves que Myanmar está está gobernada por por una junta junta militar a partir de un golpe de estado, etcétera. Y o sea, fui porque, pues, estaba pegado a a Tailandia. Yo estaba en la frontera, en Tailandia, entonces, pues, nos pasamos. <chuckles> Pero, o sea, la verdad es que era zona fronteriza con Tailandia. Entonces era muy controlado, eh, mucha gente, o sea, digamos, no me adentré a a a la profundidad de Myanmar, que dicen que es padrísimo en cuanto a naturaleza y a paisajes y a todo, pero que si no eres amigo de los militares, olvida lo que regresas. O sea, de que ya no sales. <laughs>
Claro. Uy. Okey, ¿qué fuiste a hacer? Sí. Ujú. Ah, no fuiste, pues okey, okey. Ujú. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah. No, sí, sí. Ah, y, o sea, no sen no te ¿no te sentiste seguro ninguno? Ah! Te gusta, okey, okey. Bueno, entonces, así lo manejas, ¿no? Lo estás disfrutando.
Y esa y esa y esa sensación me encanta. Sí, no, pues, es o sea el sentirte en en en en exotilandia ¿no? O sea en algo fuera de este mundo.
No, pero una una cosa es exotilandia y otra cosa es que no, tampoco, o sea, no me imagino sentirme insegura en algún lugar, o sea, en cuestión de que mi mi integridad física corra peligro, no no no sabría ni cómo empezar a manejar eso.
Adrenalina. <chuckles> Sí, no, mejor sí, sí, sí, sí, sí es complicado, pero, o sea, apechugar, ¿no? O esa.
No, igual fuimos a Tailandia cuando estaba en la prepa, eh, se acababa yo este, sí, pero bueno, no salimos de Bangkok. Ya no, teníamos pero bueno, esto fue en, en el 98, así que, pues, sí, este, ya ya ya es mucho tiempo y ya n ya ni terminamos saliendo del hotel para nada, o sea, nada de nada, ya no salimos. Estuvimos nada más fuimos, llegamos a Bangkok, este, no fue lo que pensaba, este, no, no.
Sí. Uy, Tailandia es increíble, ¿no? <chuckles> Es muy fresa, no, Tailandia es fresa. <chuckles> Okey. ¿A qué ciudades? ¿En qué ciudad? ¿Cómo? s s Bangkok se me hace la ciudad más rica, más increíble, más, este, viva, más más feliz.
No. No, no, no, no, no sé lo que pasó. No sé si era porque estaba, eh, tal vez un poco inmadura, no lo sé, pero simplemente fue esa sensación de que me dio literalmente die 18.
Okey. ¿Cuántos años tenías más o menos? ¿Cuándo fuiste? Ah, 18. Okey, na.
Sí, y y me dio mucho me dio miedo, no iba con mis papás, yo iba en un grupo de otros adolescentes, pero no sé qué pasó, o sea, tenía esa sensación de que no me sentía, se.
Con amigos, la escuela o lo que sea. De inseguridad de que me van a aquí a hacer algo, ¿o qué?
Ni ni sabía qué me podían hacer, o sea, ni lo pensaba. No, sí, pero sí, ya no, no, no, o sea, y ya no. Una de mis compañeras sí terminó saliendo porque, pues, ya llevaba a alguien ahí que iba a ver, así que sí salía mucho, pero me daba tanto miedo que no regresara.
Porque ni te entienden, ¿no? O sea. <chuckles> Sí. ¿En serio? Bueno, sí, o sea, no no no, a ver, es que, o sea, si si te te si tienes la mala suerte de toparte con una red de trata de personas o lo que sea, si ya no regresas, me queda claro. Pero, pues hay que cuidarse.
<chuckles> Mala idea. Claro. No, y luego curiosamente el siguiente año sale la película, no sé si alguna vez la viste pero se llama Brokedown Palace con Claire Claire Danes y una que es australiana. No, la de van a Bangkok estas 2 amiguitas y se meten a una red de tráfico de drogas bien mal, y las 2 terminan en una prisión en en Bangkok y ah fue terrible, deberías de verla. Muy buena. Y fue, te digo, al siguiente año y dije: "Yo sabía que no debía salir, pero no sabía que pasaban esas cosas", pero sí. Ya ni lo disfruté. <laughs>
Ujú. ¿La del tsunami? ¿O cuál? Ujú. Okey. Uy, no. Qué pesadilla. Okey. Sí sí. No no, sí. No, o sea, sin duda ese tipo de cuestiones te las puedes topar, y si tienes la mala suerte de topártelo, o sea, mala suerte. Pero, pues, eh, digamos que es lo menos, ¿no? Bueno, no, en Tailandia sí, el el tráfico está muy muy muy cañón.
Sí. Por eso De todo, te digo que yo no sé ni qué estábamos pensando cuando lo hicimos, o sea, no ni ni sé, o sea, pudimos haber ido a cualquier otro lugar y no sé por qué alguien dijo Tailandia y como era de graduación, dijeron: "Okey, va, vamos a Tailandia". No, no no no no.
Qué padre. No, yo me muero. O sea, me encanta a mí todo eso. <laughs> Y la exac o sea, el idioma, la la la la eh, la pronunciación. No no no no, pero pues por él eso es lo exótico. Nada más es no, nada más me acuerdo que era, cupong cong, a cop a poco clan, ya sabes. <chuckles>
No. ¿Qué idioma? ¿A poco lo entendías? <chuckles> <laughs> <laughs> Por lo menos si vas a otros países donde el origen es medio latín, pues más o menos ahí te defiendes, pero cuando es así, ¿qué haces? O sea, no nada, no no no no no. <laughs>
Sí si, es que hasta el alfabeto es otra cosa, sí sí sí. A cumonamana, eñamnenumana, <chuckles> ah, y eso es muy exótico. <chuckles> Me encantaba.
¿Y eso no te hace sentir, este, incómodo? O sea, el que no dif definitivamente el lenguaje no lo entiendas.
Mm, no, al contrario, me encanta y les trato de entender y me río con ellos y ja, ja, ja y me burlo de ellos y se burlan de mí, o sea, así de que: "No me entiendes pinche", ¿no? Y y, yo tampoco, tú tampoco a mí él me ¿no? O sea, padre, sí, me gusta me gusta.
Y, por ejemplo, cuando fuiste a Ajá. Te iba a decir, bueno, terminaste en Myanmar, así que la siguiente pregunta es tonta porque te iba a decir, ¿y te metes o sea fuera de los lugares turísticos? O sea, ¿terminaste en Tailandia en lugares este, ya no turísticos? ¿Sí?
Sí sí sí, definitivamente. O sea, no ajá, no digo, no no no favelas tipo Brasil, pero, este, pues sí, no o sea, no me gustan los circuitos mainstream, o sea, de donde va toda la gente. No, eso no me gusta. Entonces, siempre procuro estar unas cuadras, eh, alejado de de la del bullicio. Entonces, pero tampoco muy lejos, o sea, un un u un justo medio. <chuckles>
Sí. Sí. Ah, okey okey. Ay, no no no, sí, eres muy aventado, muy aventurero, eh, no.
Sí, ya sé. Pero por ejemplo, mira, ah, en a Acapulco, por ejemplo, es el claro ejemplo de el de la fama que que puede tener un lugar y que no te puedes guiar por la fama. O sea, Acapulco es Acapulco y seguira siendo Acapulco increíble. O sea, yo, mi infancia, o sea, to mi mi mi mi yo aprendí a nadar en el mar de Acapulco, ¿me entiendes? O sea, eh, para mí Acapulco es Acapulco, ¿me explico? Entonces, por má o sea, por más que digan que ya se acabó Acapulco y que está, eh, mucha inseguridad y o sea, cálmate, ¿no? Hay que ir, hay que apoyar, ¿no? O sea, ah, el ejemplo es
Sí. Claro. Sí sí. Ah, no, claro. No, déjate tú de apoyar, pero sí creo que es un lugar donde puedes venir a completamente olvidarte de todo, o sea, creo que
Sí, claro, por supuesto. O sea, pero si si te si te guiaras justo por por la fama que tiene Acapulco bueno, no te paras, pero ni muerto. Y y y y y no, o sea, es una ciudad normal con vida y todo bien, ¿no? <laughs>
Sí sí. No, exacto. No, sí sí. No, me me queda claro que Acapulco es o sea, eh, está como que en tu lista de menos inseguro, porque, pues, ya ya ya terminaste yendo a lugares donde
Mm. No no, bueno Acapulco. No, y aparte me en eh, mi México querido, entonces aquí no no no no, aquí no nos pasa nada. No, pero sí, vete a Myanmar, qué horror. <laughs>
<chuckles> Exacto. Así que de nuevo, nunca te has sentido, o sea, ¿en ninguna de tus chocoaventuras te has sentido inseguro o incómodo?
S eh, sí. Sí sí sí, o sea, eh, ah ah, sobre todo, me me me mira, te voy a decir una cosa, una vez en Tulum, fíjate, ni siquiera en en exóticas, sino en Tulum, pero hace mucho tiempo de u u ubicas que Tulum, eh eh eh, o sea, era muy virgen todo, ¿no? Ahorita ya ya valió gorro. Pero antes, o sea, en el primer Tulum, ves que Bocapaila era una carreterita, ¿no? Y no había nada. Y era oscuro, oscuro, oscuro. Y los hoteles nada más se servían con con con con con hélice, ¿no? O sea, con con viento y lo apagaban a las 10 ya no había luz en los hoteles, ¿no? Me acuerdo perfecto que o sea, que estaba yo en las ranitas, que estaba hasta allá de los últimos y quería i i ir al al al al inicio, haz de cuenta. Y fue una caminata de una hora completamente obscuro. O sea, todo Bocapaila, no había nada, no había hoteles, no había nada. Ahí fue de las primeras, o sea, de las pocas veces que sí sentí un miedo. Pero fue un miedo, no a que me asaltaran, pero, porque no había nadie, sino un miedo a la oscuridad, a los alushes, o ve tu a saber a qué. Pero, había mucho, o sea, tuve mucho miedo. Miedo. Sí, ahí. <laughs> O sea, porque era oscuridad total de la selva maya.
Ujú. Sí. Sí. Sí. Nada, sí sí sí sí. Ajá. Claro. Okey. Ujú. Sí sí. No. Sí sí. Sí, así sí. Wao. Curiosa dónde te fuiste a sentir inga así, inseguro, ¿ve nada más?
Qué chistoso. Sí. <chuckles> O sea, no envían marco a los pero aquí en Tulum con los aluxes, porque dicen que son muy traviesos.
No, la verdad que sí. Y luego ni le tenía sí, te justo te iba a decir, ni le tenía miedo a las personas, ¿no? Le tenías miedo a algo que no sabemos si existe o no. <chuckles>
Exacto, o sea, era de vi en mi fantasía, ¿no? En las fábulas, en los, este, los cuentos que te hacen y y y y y ya, pero ahí sí sentí miedo, ¿ya sabes?, qué chistoso.
<chuckles> Sí, sí. Y entonces, ¿corriste?
No, no, pues, ¿a dónde? No, pues, eh, eh, nada más como que a a <chuckles> ap apresuraba el paso, apretaba mis s
<chuckles> Porque te iba a decir, ni ni ni seguramente, en ese entonces, ni cargabas un celular en la mano, porque tal vez si tenías uno no tenía lamparita, ¿no? <laughs>
No no no no no, ni existían. No, hombre. Eran los de la viborita de Nokia. o sea.
Por eso, o sea, no ajá, no, algunos de esos sí ya tenían ya tenían la lamparita. <laughs> Ay, no.
R sí, pero ay, en Boca Paila que va a ver señal, hombre, no hombre, nunca. O o o sea, ni había luz. <chuckles>
Mm, exacto, y bueno, ¿qué consejo le podrías dar a alguien como yo?, que, ¿no?, que quiero viajar a un lugar, pero tengo miedo. Específicamente, quiero ir a marrue a Marruecos. La última vez que fuimos a Europa no nos cruzamos. Le dije a mi esposo: "No voy". Y menos, tenía a mi hija adolescente, así que le dije: "No vamos". Así que
Ujú. Híjole. Que te que que Consejo, eh, pégate a tu esposo, porque, particularmente, en Marruecos, dicen que a las mujeres las tratan del terror. Así es que pégatele a tu esposo, que tu esposo sea el, así el que vean que manda y para que te espante a todos, porque dicen que no te los vas a quitar de encima. <laughs>
Sí. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Ay, sí he querido ir, pero sí me da miedo, o sea, sí temo.
Sí, no, pero con tu esposo, todo bien, o y si se van a un tour, los guías te eh, e e e espantan a todas las moscas, no te preocupes.
Te llevan, te llevan, mm, bueno.
Ajá. No, pues mucho mu mucho éxito en tu viaje a Marruecos, próximo. <chuckles>
Espero, igual tú, no vayas tan lejos. Bye. <chuckles> Adiós.
Cuídate. No no no. Saludos. Bye.